Ah ouais, donc pendant la Coupe du monde, il était sous substance. Ah OK.
Eh oui, oui clairement. D'ailleurs, heu, ça me fait penser qu'ils ont pas enfin, ils ont pas remis en question le la légitimité de, mmh enfin la victoire de la France, ouais, ouais, ouais. Ils ont puni le joueur individuellement.
De la Coupe du monde? Ouais, parce que c Ça devrait ça ça serait tellement compliqué et heu c'est vrai qu'il a il a eu son rôle dans la victoire, mais maintenant est-ce que ça vaut ça vaut vraiment le la peine de remettre en question tout le titre? Je je sais pas, c'est c'est complexe.
Ouais, voilà, c'est vrai, ouais. C'est pas comme les sports individuels ou ouais, ouais, exact.
Même si ça a eu un impact, si ça se trouve s'il avait rien pris, heu, l'enjeu de la compétition ça aurait été différent. On peut pas savoir.
Ouais. Exact, ça peut faire la différence. Après, «c'est dur à estimer», comme tu dis, heu, sur une équipe de 11, heu
On saura jamais. Et puis ils ont testé les autres joueurs. J'im j'imagine après que ils ont détecté Pau Paul Pogba, ils ont dû tester tous les autres.
Oh je je veux pas dire de bêtise, mais je pense qu'ils se font tous tester, heu, plusieurs fois, heu, par année, voire, plusieurs fois par mois. Je pense que c'est régulier, hein.
Ouais. D'où le fait que Pau Paul Pogba a vraiment fait une mauvaise, heu, décision, puisqu'il savait très bien qu'ils allaient le trouver dans son sang ou dans je sais pas comment ils ont mesuré ça, mais c'était pas pas malin de sa part. Alors que pour, heu
Ouais, je sais pas du tout. Ou alors, il pensait vraiment qu'il serait pas détecté, mais alors bon.
Ouais, ah ça, c'est de la naïveté alors.
Après, je sais pas ce que tu penses que je sais pas ce que tu penses que pour, heu ce que pourraient faire les fédérations elles-mêmes pour, heu, essayer de mieux mieux prévenir leurs joueurs, par exemple?
Alors que pour, heu Ah, heu